Na hora, assim, ó, sem sem cerimônias. Minha esposa olhou assim, ficou nervosa, ela não sabia o que dizer e meio que. fazendo cara de séria, preocupada e rindo para moça. <laughs> Falei: "Amor, essa moça não gosta de você, ela tá olhando tudo, tá tá bisbilhotando tudo."." não não ela" Aí a minha esposa: "Ai, não! Que" Saíram de casa, pronto.
Sem pestanejar.
Aí chega uma uma mensagem no meu telefone: "Você para com isso, hein?" <laughs>
<laughs> Ela te deu uma bronca ainda.
É. Porque eu joguei a moça, não sei o quê, não sei o quê. Mas você não acha que eu estou certo?
Na verdade, assim
Essa moça, a moça, o comportamento dela era muito estranho, cara. Ela estava ela estava ah, nossa casa não tem nada demais, mas ela estava encantada com a casa. <gasps> E e assim nossa casa não é chique, não é bonita, não é nada, é normal, entende.
Uhum. Será que ela só não tem um um "espírito de criança curiosa"?
Não sei.
Tem gente que tem essa coisa, sabe, essa coisa meio infantil ainda meio dentro dela, e ela só esqueceu de ligar o filtro quando ela te viu.
Não s Uhum. Pode ser. Às vezes conhece a minha esposa
Porque, assim
de algum tempo.
Uma pergunta, que é
Hum.
Por que, quando você está num ambiente social, todas as pessoas precisam de uma avaliação interna? Porque tudo precisa de ser avaliado e ter, eh, uma coisa ali de certo e errado, de bom ou mal?
Ó, vou te mostrar como não é bem assim.

Esses tios, nossa, esse aí não tá nem aí para mais, não não está nem aí para esposa, nem para os filho, nem para sociedade. Ele chegou na festa, "Onde é uísque? Onde tem uísque? Onde tem uísque?". Adoro. <laughs>
E eu posso apostar <laughs> Tem sempre o tio que que passa na minha vida, sempre tem. Mas eu posso apostar que depois, do evento, você passa a semana inteira falando de tudo que você observou para sua esposa. Você passa a semana inteira contando as fofoca.
Aham. Ela adora, ela dá gargalhada. "Amor, lembra aquela moça do vestido vermelho? Então, amargurada, invejosa da noiva. Quem que vai no casamento com o vestido vermelho? A pessoa mais importante da festa é a noiva. Por que que ela vai com o vestido vermelho brilhante, de cetim, apertado?".
<chuckles> <giggles>
Já julgo todo mundo. É.
Ai meu Deus, você é um barato mesmo. Que engraçado. Mas eu não sei se você se sente tão deslocado assim.
Eu? Ni Sinto.